Слушай, вот я хотела с тобой поговорить, а, обсудить такую тему, м. Дело в том, что я не понимаю, э, смысла, вот знаешь, как бы смысла своей жизни, что ли. А, то есть, вот, м, я хочу отдельно от, э, как бы, от с профессии, от вот моей работы себя отделить и понять, э, что если не брать в расчёт работу, что вообще в моей жизни имеет смысл, вот понимаешь?
Мгм.
И я вот хотела, эм, с тобой это обсудить, больше даже, наверно, поговорить. Э, но если вдруг ты мне дашь какой-то совет, это будет очень ценно для меня, если мы какое-то вот, а, ну, к чему-то интересному придём. Ну, в общем, ам у меня такое, э такая ситуация. Я когда приехала переехала в другую страну, мне пришлось, э поменять, очень круто поменять, э свою деятельность. Э то есть, когда я работала в России, я была, а хорошим специалистом, там у меня была своя фирма, а здесь, э находясь в другой стране, я начала заниматься организациями мероприятий. Вот, и то есть, вот, я настолько была, а, в таком, знаешь, в стрессовом состоянии, в каком-то, вот, э, постоянно, а, н таком полудепрессивном состоянии, потому что, ну, во-первых, я, как бы, начинаю всё с нуля, да. А во-вторых, у меня, а, совершенно другая специальность, и я не вз не понимала вообще, кем быть, как бы кем чем заниматься. Вот, а в-третьих, у меня, как бы, а, те навыки, которые которыми я владела в России, они, естественно, здесь, а, не котируются в плане того, что нужно там подтверждать сертификатами, там, знать язык, на языке на местном нужно это всё, э, объяснять и так далее. То есть это, э, долгие годы, э, чтобы выйти на какой-то там, ну, более-менее нормальный уровень. И я этого не хотела. И в итоге я пошла по более лёгкому пути. Я начала организацию мероприятий для русскоговорящих людей. Вот.
Мгм.
То есть, а, м, сейчас моа меня ассоциируют исключительно с, вот, э, с теми мероприятиями, которые я провожу, вот, а. И я дол долгое время вот именно жила вот этой работой, потому что, вот, как я говорила, у меня был такой сильный стресс, мне нужно было как-то вокруг себя какой-то, а, там, к кружочек безопасности создать, да, чтобы у меня была какая-то, а, финансовая устойчивость и так далее. И то есть я, э, с головой кинулась в работу. Но теперь, вот когда я так чуть-чуть, вот по прошествии этих лет я чуть-чуть уже вот как бы более-менее там нормально, твёрдо стою на земле, да, а, я поняла, что, в принципе, я не понимаю, в чём вообще, как бы, мой смысл, моя жизнь. То есть вот
То есть, э, помимо карьеры, помимо работы, того, что приносит доход, ты имеешь в виду?
Да да, то есть понимаешь, а вот вне карьеры, то есть, э, в вне вот этот, э, как бы вот этого, вне вот этого проекта я понимаю, что я не понимаю, <chuckles> что мне делать, как бы, вот, как кто я? Что я? Чем я интересуюсь? Какой вообще вот у меня? Я понимаю, что, вот, как бы, допустим, живя в России, у меня было там, а, у меня была цель там развиться в карьере там до определенного состояния, там у меня бы была цель там купить дом там и так далее. Вот, а, допустим, там в с такой вот я себе копила подушку безопасности, которая там меня будет, а, в старости, э, там приносить мне доход, да. Мне не нужно будет беспокоиться там о маленькой пенсии и так далее, а здесь я вообще не понимаю, то есть я как-то вот живу и живу, понимаешь, а смысла я не могу найти. И вот я хотела с тобой поговорить, вообще это нормальное состояние и можно ли с этим что-то сделать? То есть вот как с этим что-то делать? То есть, может быть, а, мне нужно какие-то практики, там не знаю, вн а, взглянуть в себя, там, в глубину, там, разобраться, какие-нибудь, может быть, э, там, дыхательные практики, не знаю, там, покопаться в прошлом, там, м родителей в чём-то обвинить, ну, там, что-то вот такое сделать. Не знаю.
Ну, обвинить родителей, конечно.
<laughs> Но это сейчас просто достаточно такая распространённая тема там. Всё, что в вас плохо,- это значит, там родители с вами плохо обращались в детстве, вот.
Удобно. На самом деле, э, в нормальное состояние для любого человека, переехавшего в другую страну, поскольку переезд- это всегда опускание, э, на сильно большое количество ступеней вниз. И тут этапы идут и адаптации, отрицание, принятие, да. И это сложный путь, э, действительно, потому во-первых, э, наверное, ключевое- это отстать от себя и не требовать от себя, а, того, э, что ожидалось в привычной стране, в которой, э, ты жила раньше. Вот, то есть, э, вполне себе нормально сейчас быть в таком, откатиться немножко назад и побыть в таком состоянии. И, наверно, лучшее, что можно сделать- это взять себя на ручки и пожалеть, а не добивать, что надо что-то ч куда-то стремиться и чего-то добиваться. А есть какие-то вещи, которые тебе там нравятся, интересы, увлечения, вот в свободное от работы время, когда не надо подушку безопасности обеспечивать или кормить себя?
Да. Ой. Да, мне нравится, но ты понимаешь, они достаточно такие дорогие, а, увлечения. А, вот опять же, э, в своей родной стране я занималась сноубордом, то есть, э, ездила там на горнолыжные курорты, там, а, зиму проводила в, там, в катальных вот этих сезонах моих. Э, здесь, естественно, всё достаточно, э, ну, как бы дороже, вот, э, и плюс ещё мне вот нравится, допустим, я смотрю, мне нравится, там, игра в теннис, я с удовольствием бы, э, как бы это освоила. И у меня давняя мечта- это конная езда. Вот, и я даже уже, ну, как бы там брала какие-то, э, у уроки здесь, вот, и теннисом я немножечко начала заниматься, вот, и, э, конным видом спорта. Но я понимаю, что это тоже достаточно, э, как бы, м, бьёт по бюджету, вот, потому что это, в принципе, не дешёвое тоже мероприятие, а, вот, и я ещё не понимаю. Ну хорошо, вот я там, ладно, э, как бы, э, лошади, мне нравится и так далее, и что дальше? Вот я же ни в каких соревнованиях не собираюсь участвовать. То есть, вот, как бы, нужно мне это или не нужно вообще. Вот я постоянно нахожусь в каких-то сомнениях.
Да, мне кажется, ключевое тут- это сомнение ф в том, что ты делаешь. А почему бы не заниматься этим просто в удовольствие, без цели? Просто проводить время, катаясь на лошади- это же прекрасно. Это полезно для нервной системы, это полезно физиологически, для как спортивное занятие. В любом случае, оно держит в тонусе мышцы, что есть классно. А, если работа особенно не сильно подвижная, я думаю, что это очень важный момент. То есть просто как удовольствие, как спорт, как, э, какая-то отдушина в нерабочее время. Или ты хочешь что-то найти конкретно, ведущее к какой-то цели и результату?
Ну, ты знаешь, а, с одной стороны, иногда я думаю, что действительно нужно наслаждаться моментом, наслаждат ну, как бы, дарить себе наслаждение. А иногда я думаю: "Ну, хорошо, вот в чём смысл?" Я, а, живу сейчас, а, как бы, ну, для себя, можно сказать, большую часть. Вот и, соответственно, то есть у у у меня нет каких-то там целей, вот. Потому что я всё равно нахожусь в какой-то неопределенности. И, соответственно, вот у меня как, э, есть, э, подружка, которая там, она говорит: "У меня вот цель там- взойти на Эверест". Или там, о, к изучить, э, какой-то там, ну это, господи, как она, ледолазание, по-моему, говорила. Ну, в общем, а, и она идёт к этой цели, у неё вот этот смысл есть. А у меня, ну, как бы, ну, есть хобби- ну есть, окей, ну нету- ну нету. А, ну, м не можем мы щас там квартиру себе купить, ну не можем, ну то есть, вот понимаешь, какое-то какое-то апатичное состояние. Я не понимаю, о я не понимаю, как мне найти, а, этот смысл? И соответственно, ещё вот, ну как бы, м в каком это направлении мне нужно искать.
Мне хочется всё-таки в первую очередь вернуть тебя в то состояние, где, а, это нормально- не иметь пока смысла, это нормально- искать смысл. Если произошёл какой-то, ну, сильный переворот, например, переезд, а это глобальный переворот в жизни. И нормально искать какой-то новый смысл. Ну, то есть, они меняются в течение всей жизни. Просто пробуй какие-то никогда не знаешь, к чему привезёт, э, верховая езда, если ей просто заниматься в своё удовольствие. Кто знает, может, когда-нибудь какое-нибудь, э, соревнование по конкуру случатся в твоей жизни.
<chuckles> Но ты знаешь, да, м, возможно, ты права в плане того, что можно просто, э, получать удовольствие. Наверно, из-за того, что я вот переехала и, как ты правильно сказала, это было очень стрессовое состояние. А, я вот как-то растеряла вот эту, м, возможность радоваться настоящему какому-то моменту. Я настолько ушла вот в эту работу, я настолько ушла в то, чтобы, а, получить п какой-то там м стабильный доход. Что я совсем забыла, что есть м какие-то вещи маленькие или там незначительные или значительные, которые могут просто приносить радость в моменте. Вот мне кажется, что это вот
Ну и Ввиду переезда главное не сильно себя дёргать, э, принять тот факт, что у меня сейчас так, это временно, как и всё, да. Ну и классная штука- это люди, которые окружают, свои люди. Я понимаю, что в эмиграции своих людей, э, сложнее находить. Но всё же есть, э, множество разных комьюнити, где есть какая-то коммуникация. Это очень сильно помогает, на самом деле. И действительно найти даже какие-то интересы, потому что есть группы людей, постоянная коммуникация. Узнаешь, кто что здесь для себя открывает, э, тоже может сильно помочь.
Ну, кстати, да кстати, да. Вот, а, мн мне кажется, что действительно нужно расширить вот этот круг общения. И, э, соответственно, вот я же тем более, а, устраиваю мероприятия. Я з с некоторыми людьми сталкиваюсь, и они достаточно интересные. Есть какие-то вот прям, а, заряженные люди, которые там тоже какие-то, а, пытаются проекты запустить, что-то сделать. И вот мне кажется, мне прям нужно к ним поближе, э, вот, чтобы с ними время проводить. И возможно, действительно я какие-то для себя открою смыслы. Вот, наверное, так, да, ты права.
Да, круг общения сильно расширяет. И в принципе, возможно, ты видишь, э сноубординг, э коней и теннис. А на самом деле есть какие-то вещи, о которых ты просто не знала. А они действительно могут стать классными увлечениями в твоей жизни.
Да да, наверно, ты права, да, можно это попробовать, действительно, а, как бы посмотреть, э, что вообще вокруг б творится, да, что люди вокруг делают, то есть не настолько сосредотачиваться на добыче денег, а всё-таки немножко расслабиться, чтобы, вот, э, посмотреть, что кругом творится. Да, ты права. Спасибо тебе большое. Я обязательно об этом, прям вот серьёзно так глубоко подумаю. А, и я очень рада, что ты вот мне вот такие вещи посоветовала. Спасибо.
Тебе спасибо за открытость, было приятно очень, э, поддержать, и если помогла, то буду тоже очень рада.
Спасибо, всего доброго.